Tuh apa sangat membantu sih kalau untuk mencari informasi. Juga kalau dari segi belajar, mmm, apa ya kalau dari segi belajar mungkin hampir mirip, cuma, eee, karena, eee, dengan adanya, eee, aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, eee, mungkin, eee, sekarang siswa itu bisa jadi kayak belajar jarak jauh. Kalau dul kalau dulu jaman saya kan belum ada teknologi internet semasif sekarang jadi, eee, heeh, jadi ya mungkin itu kali kalau dari saya, kalau Kakak gimana?
Mhm. Mmm. Iya? Mhm. Iya betul. Iya. <chuckles> Iya iya iya iya. Oke oke oke. Kalau dari aku memang teknologi sendiri tuh sangat membantu ya gitu dalam pendidikan, maupun apa pun gitu ya teknologi setuju kan? Tentang itu gitu, eee, kalau aku mungkin terutama dalam hal mengakses informasi gitu dan fleksibilitas belajar itu sendiri gitu kan, memang kalau dulu benar kata Mbaknya gitu kalau mau cari materi pelajaran gitu kan harus buka buku ya? Satu per satu, gitu. Terus bahkan, eee, harus ke perpustakaan untuk pinjam buku atau tanya teman atau bahkan les-les gitu ya Mbak ya? <chuckles> Ingat dulu gitu tadi ya, aduh sekarang pun, eee, u untuk apa ya untuk belajar tuh kayak cuma ngetik kata kunci gitu di internet misal gitu ya langsung muncul kan berbagai sumber gitu banyak banget, dan platform belajar online sendiri tuh kayak sekarang juga memudahkan ya? Siswa gitu dan guru juga, bertemu tanpa harus berada yang di tempat yang sama gitu misal yang bis sukanya tentang Google Meet, Zoom gitu-gitu kan. Nah, terus mungkin selain itu ya, eee, teknologi tuh kayak juga membuat proses belajar semakin interaktif enggak sih? Sekarang gitu dan kreatif itu kan karena mungkin ada video pembelajaran terus simulasi gitu-gitu, kuis digital, terus bahkan sekarang, eee, apa game-game gitu sudah ada yang edukatif gitu. <chuckles> Jadi memang, eee, apa ya teknologi ini memang sangat apa ya menyenangkan gitu untuk, mmm, eee, pendidikan itu sendiri gitu tinggal, eee, kitanya aja yang mungkin apa ya, mmm, menggunakannya dengan bijak gitu ya? Karena, eee, teknologi bisa benar-benar gitu loh jadi jembatan penting untuk tetap bisa belajar, gitu sih kalau aku.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oh iya les betul sekali. <chuckles> Iya. <chuckles> Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya, betul. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Betul. Iya, benar. Mhm. Betul.